Allora ti dico che, ehm, prima di tutto, ehm, sono, ehm, una persona che ehm, alla quale piace molto comprare i giochi da tavolo, sono sempre stata appassio sono sempre stata appassionata di di giochi da da tavolo. Allora, se devo essere sincera, uhm, diciamo che il gioco, diciamo, il quello che mi piace di più, che mi entiosa entusiasma giocarci ogni volta è il classico Monopoly. Uhm
Ah bene. <chuckles> Mh-mh. Ah okay, quindi classico.
Sì, esatto. Ehm, mi piace perché comunque ogni partita è può può essere, mhmm, completamente diversa da quella precedente, si possono mischiare ehm regole, poi ovviamente, cioè ehm, il fatto proprio che ehm o ogni persona magari
Mh-mh.
Io ad esempio insieme ai miei amici non non seguiamo proprio le regole letterali del gioco, quindi
Ah okay, quindi fate un po' le vostre regole a seconda di come vi gira quella quella sera magari.
Esatto. Esatto, esatto. Penso che il Monopoly sia il gioco che mi entusiasma di più perché comunque è il primo penso che è uno dei primi giochi alla quale ho giocato quando sai ci sono le festività natalizie con la famiglia, quindi non so, mi è mi è sempre piaciuto e mi piace giocarci tuttora con con i miei amici. Ehm
Mh-mh. Con i tuoi amici, bene. E quindi visto che ti ti piace veramente tanto questo gioco, c'è un qualcosa che lo distingue da altri tri altri giochi da tavolo? Magari non so, ti piacciono particolarmente le regole oppure, come mi hai detto, ti piace il fatto che sia versatile, ti piace come magari possa essere anche un po', ehm, competitiva la partita? Cosa ti piace in particolare di questo gioco?
Sì. Mh-mh. Esatto, esatto, esatto. No mi il maggiormente il lato competitivo, ehm, e poi, non so, mi piace proprio, mhmm, anche come è fatto esteticamente. Cioè, questo tabellone, il fatto che ci sono le proprietà, che puoi costruire, che puoi vendere, ehm, il fatto che comunque qualcuno può finire, diciamo, i soldi e quindi essere escluso dal gioco. Quindi tutti quest tutti questi aspetti, ehm, mi me me lo fanno proprio piacere molto.
Ah! Mh-mh. Okay, quindi è una somma diciamo di tutte di tutte le caratteristiche del gioco. E quindi, mhmm, diciamo sei solita fare partite lunghe, l le concludete perché molti gruppi magari non le concludono perché si dilunga un po' troppo la partita, invece voi le giocate proprio dall'inizio alla fine?
Sì. Esatto. <scoffs>

Ma allora, io mi ricordo un'altra sera in cui in cui stavamo giocando a Monopoly, non so se la partita, non mi ricordo bene se la partita era appena iniziata o comunque sia era, ehm, era iniziata già da da un po' e, mhmm, c'è stata una sorta di <chuckles> di discussione proprio, v detta in modo positivo ovviamente, riguardo delle regole, ehm, riguardo credo es ehm, se si potevano tipo vendere o prendere del i territori, non mi ricordo bene, però fatto sta che alla fine di di questa piccola discussione si è chiuso direttamente il gioco, quindi non abbiamo detto: "Okay, va bene, basta", cioè non si gioca più. Non non si è risolta. Quindi è stato poi dopo ci siamo fatti una risata sopra, abbiamo, ci siamo abbiamo continuato la serata, ehm, tutto quanto, però, ehm, sì, diciamo l'abbiamo presa scherzosamente, alla fine abbiamo detto: "Vabbè, okay, basta, ehm, ci giochiamo un'altra volta," perché tempo di discutere e tutto si era fatto anche tardi, capito, quindi
Ah. Okay. Mh-mh. Ah, non non l'avete risolta alla fine, quindi è andata Mh, okay, okay. Beh, sì, succede soprattutto nei giochi che sono un po' più vecchi, l le che le regole non siano sempre condivise da tutti perché si sono magari create col tempo delle varianti, quindi, ehm, ci sono spesso queste queste discussioni. Invece, sempre riguardo il tuo gruppo di amici che ho, mhmm, diciamo, ehm, con cui giochi più spesso, ehm, da quell'aneddoto sul Monopoly del Trono di Spade, mhmm, si è si è capito, diciamo, che 2, ehm, almeno 2 persone su 4 sono un pochino più competitive rispetto alle altre, ma questo, diciamo, interfacciarti con persone competitive ti rende il gioco più divertente oppure è un qualcosa che ti infastidisce visto che tu non sei così tanto competitiva?
Mh-mh. Mh, certo. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh, sì. <snorts>

Allora, dipende dalla serata. Uhm, allora io solitamente, uhm, mhmm, non è mai successo che giocassi, diciamo, con i giochi da tavolo con la mia famiglia, quindi principalmente io gioco con i giochi da tavolo insieme ai miei amici. Dipende dalle dalle serate, ci sono delle serate in cui magari siamo più attivi, più svegli e quindi riusciamo a portare avanti la partita anche per molto, e ci son ci sono delle serate invece che magari uno il giorno successivo ha degli impegni o si sente stanco e quindi magari arriva una cert'ora e diciamo: "Vabbè, è andata così, lasciamola così."
Mh-mh. Si abbandona la partita, mh-mh.
Però ti di ti dirò di più, <chuckles> nell'ultimo nell'ultimo periodo, diciamo, ho, uhm, sviluppato una sorta di di tecnica, cioè quando io vedo che le cose non mi stanno andando bene, posso ti parlo del Monopoly, ti posso parlare del Risiko, uhm sì, sì, sì, mi autoelimino. <chuckles> Mi auto mi autoelimino per per poi, cioè, scoprire, uhm, gli obiettivi che avevano gli altri oppure ehm, sì, sì, però, uhm, prima
Mh. Ah, quindi è una cosa generale, giochi da tavolo. Mh-mh. Ah okay. <chuckles> Ah, okay. Quindi ti piace un po', ehm, guardare come giocano le altre persone?
Sì, esat allora lo faccio da una parte perché comunque dopo un po' mi stancano questi giochi, cioè so' belli, bellissimi, per carità, però dopo un po', uhm, comincio a sentire la stanchezza, poi non cioè, Risiko mi piace, però io non sono molto per i giochi di strategia, pensare. Io se c'ho un obiettivo, io vado dritta su quell'obiettivo, non mi interessa chi c'ho intorno, però dopo un po', cioè, mi mi sento stanca, esatto, e poi cioè so' proprio mi sale proprio la curiosità di sapere che obiettivi c'hanno le altre persone, quindi che faccio? Mi esatto, di aspettare. Esatto, quindi poi io una volta che guardo i vari obiettivi, io capisco la strategia che aveva fatto quella persona.
Mh-mh. Ah, okay. <chuckles> Stufano, mh-mh. Okay, quindi non hai la pazienza di di di aspettare la fine de <chuckles>